ああ、へえ。え、才能が10、努力が10の時は100なんですか？<laughs> はい。
うん。 そうですよね。で、才能才能10、努力０だともう０の人っていう。うーん。なんかそれを本で読んで、あ、そうなんだって。あ、そういう考え方もあるんだって思ったんですね。
うん。 ああ、なるほど。へえ。ふーん、そうなんだ。 はい。 うん。おお。 うんうんうん。なるほど。で、けとっと、こうその努力であれ才能であれ、どちらかが０だったら、その、あの結果にならないというか、ちょっとそういうシビアな言葉に聞こえるんですけど、その、それをこう、そうなんだってこう思って実際にそう、あ、そうだったんだってこう腑に落ちるまでに、こうどういう風な考え方がありました？
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。はい。あのやっぱり、ま、勉強だったり仕事だったりの今までの経験で、「あ、この人すごいできるのになんでこうあぐらかいてんだろう？」とか。何でそんなにやらないんだろうっていうのをこう見てきて。
うん、うんうん、うんうん。 うんうん。 はい、うん。 おお、うんうんうん。うん。 うん、ふんふん。 うん、はい。
何だろう、でも羨ましいな。なんで努力しないのに、こんなにまあ語学できるんだろうとか、仕事できるんだろう。うん、そういうので、すっごく嫉妬したことがあったんですね。こっちはなんかもう寝ずにやってんのにみたいな。
ああ、お。うん。 ああ、お。 ああ、ふんふんふん。 はい。うん。 はいはい。うん。 うんうんうんうんうん、なるほど。
うん。で、その時にまあ、ちょっと読んだ本にそれが書いてあって。
うん。 はい。
で、結局あのなんだしょうなんでしょう、こう長い目で見ると。
うん。 うん。
才能があっても、なんかこうあぐらかいてると、なかなか伸びないんじゃない。ん、ね、伸びないなっていう人をちょっと色々と見て、自分の中の結果だったので。
うん。 うん、うん。 ああ、なるほど。そっか、やっぱこう才能を開かせるために、やっぱり努力が必要でっていう、ま、そういうこう、基準というかね、なんかこう努力ってやっぱり必要なんだなっていうふうに思われた、みなんか、みたいな感じですね。なるほど。そっか、なんかその、例えば語学とかでも、こう、才能があるかどうかっていうのは、結構その、わからない時もあると思うんですけど、どうやって見極めますか？うんうん。
うん。 はい。 はい。 はい。 そうですね。 うん。 はい。 はい。 分からないですね。そうですね。何て言うんでしょう、やっぱりまあ目で見えるというかもう、こちらがあの相手のことをもう見える範囲でなんですけども
うん。うん。 うん。 はい、うん。
なんかまあ、学生時代もそうですね。勉強してないのにいい点取るとか、<chuckles> なんかペラなんか軽くなんかうまい人生生きなんか人生っていうか、うまくなんかこう前に進んでるような感じで。なんかこうこう、もがいてる感じは全くない。
はい。 うんうん。うんうんうん。 うん。 うんうん、うんうん。 うんうん。